Sim, sim, sim, sim, sim. É, não sei se Eh, eu tinha pensado, não sei se você acha uma boa ideia, eh, eu estava pensando em me inscrever em algum curso legal, de alguma coisa diferente, né, porque eu imagino, assim, eu sei que o trabalho que eu faço é normal também eu atrair determinadas conversas, né, assuntos que é só problema. <laughs> Então, eu, assim, tentei eu eu pensei em fazer tipo aula de dança, eh, é isso.
Hu Uhum. Olha que interessante! É legal você já pensar nessas coisas, começar, eh, a fazer aulas que te trazem esse convívio social, porém de uma outra maneira, né, que está todo mundo ali em prol de uma outra coisa, não necessariamente sentar numa mesa de comida, em volta da comida e estar ali para cada um falar o seu, né?
Si Exatamente. Exatamente. É, já vai predisposto à à leveza, né, quem vai para uma aula de dança, quem vai para uma aula até de pilates, de de qualquer coisa assim, não vai ali Vai porque quer s melhorar.
Olha, eu acho que eu acho que vai dar super de eh, b super certo isso aí que você está pensando, porque realmente, eh, quando você tem algum eh, mudar o ambiente, e e também ter uma que e até l se divertir, né, com a questão da da dança, eh. <laughs> Se livrar de todo o peso quando eles botam em cima de você.
É, mudar o ambiente, né? Uhum. Descarregar. <laughs> Ai. Uhum. Porque eu sou uma senhorinha, já estou bem dentro de casa e ainda se eu tenho que sair é para sair com gente pesada, aí acaba tudo, né? <laughs> Ai, eu vou fazer isso. É, eu vou me inscrever, eu estava um pouco em dúvida, né, se seria uma coisa legal e tudo, mas, ai, você já me disse que pode ajudar, mudar ambiente, né? É um modo de conhecer.
<laughs> Olha. Que bom. Eu acho que vai t super dar certo, viu? Eu espero É. E eu espero ter ajudado com as dicas, que a nossa conversa tinha tenha te deixado mais leve e que você amplie o seu núcleo de amigos, tá bom?
Com certeza. Está ok. Eu vou fazer. Muito obrigada, tá? Obrigada por me escutar.